ครับ วันเนี้ยผมอยากมาปรึกษาระบายครับ เกี่ยวกับไอ้เนี่ย การหาคุณค่าในกิจวัตรประจำวันน่ะครับ พอดีว่าช่วงนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่า ทำอะไรแล้วมันจำเจ มันรู้สึกว่าเบื่อหน่ายครับ ไม่มี ไม่มีความหมายในการ อ่า ใช้ชีวิตนะ เพราะว่ามันก็ใช้ชีวิต อ่า วนเวียนอยู่ที่เดิม กิจวัตรเดิม ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ จนบางครั้งเราก็แบบว่า "เฮ้ย เราว่า เราเกิดมาบนโลกนี้ มาเพื่ออะไรนะ?" มันเป็นคำถามที่แบบ ยังไม่มีคำตอบอะครับ คือผมอยากจะแบบว่า อ่า เขาเรียกว่า ทำตัวให้มีประโยชน์มากกว่านี้ต่อชุมชนและต่อสังคมอะครับ คุณพอที่จะแบบว่ามีคำแนะนำ หรือ อ่า ให้แง่คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ? ขอคำปรึกษาสักนิดหน่อยเดอะ ได้ไหมเอ่ย?
อืม ค่ะ ยินดีนะคะ แต่ว่าอันเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าจริง ๆ แล้วอะ เรื่องที่คุณประสบพบเจอเนี่ยค่ะ อาจจะไม่ใช่เป็นคุณคนเดียวนะคะที่รู้สึกแบบนี้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ หลาย ๆ คนเองก็มีปัญหาเดียวกัน ที่ว่าไม่สามารถหาตัวตนที่แท้จริงเจอ แล้วก็ไม่รู้ว่า เอ่อ ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมได้บ้าง อะไรอย่างงี้นะคะ ก็อาจจะรู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกเลยค่ะว่า อาจจะเรียกได้ว่า เหมือนกึ่ง ๆ ว่าล่องลอยหน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ อันเนี้ยเข้าใจได้นะคะ ทีนี้ค่ะ ก่อนที่จะให้คำแนะนำใด ๆ อะนะคะ จะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะคะ อยากจะทราบอะค่ะว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ย แบบไหนที่ทำให้คุณน่ะรู้สึกว่า อืม มันแบบ ค่อนข้างซ้ำซากน่าเบื่อ แล้วก็รู้สึกว่ามันไร้ค่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ครับ ครับ อา ได้เลยครับ ก่อนอื่นก็น่าจะเป็นกิจวัตรประจำวัน ตื่นเช้าขึ้นมาดื่มกาแฟ ทานอาหารเช้า นั่งทำงาน อ่า รดน้ำต้นไม้ พูดคุย แล้วก็กลับมาทำงาน กินข้าว แล้วก็นอน ตื่น ตื่นมาทำงานอีกครั้ง อะไรประมาณนี้ อะครับผม อืม รู้สึกจำเจในการใช้ชีวิตมาก บางครั้งก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนวิถีชีวิต หรือว่าเปลี่ยนในการใช้ชีวิตนะครับผม แล้วด้วย อ่า อันเนี้ยครับผม อ่า มันมีข้อจำกัดอีกอย่าง ก็คือเราต้องทำงานด้วยนะ มันเป็นความรับผิดชอบ คือบางครั้งก็อยากจะหยุดนะครับ อยากจะหยุดหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยว แต่ว่า ณ ขณะนี้เนี่ยมันเป็น อะไร เขาเรียกว่า อ่า งานเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยครับ ทั้งงานหลักและงานเสริมอะครับผม อืม คุณพอที่จะมีแบบว่าวิธีจัดการกับมันไหม?
อืม ค่ะ อันนี้ก็ ค่ะ อันนี้ก็เข้าใจได้นะคะว่า อ่า ด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะมีปริมาณงานที่ค่อนข้างมากเนาะ ไม่ว่าจะเป็นงานหลักแล้วก็งานเสริมเนี่ย ก็เลยทำให้คุณน่ะรู้สึกว่า คุณไม่สามารถที่จะปลีกตัว หรือว่าปลีกเวลาออกไปทำ อ่า งานอดิเรก หรือว่า ไปท่องเที่ยว ไปพักผ่อนอย่างที่คุณอยากจะไปได้ ใช่ไหมคะ อันเนี้ยเข้าใจแล้วก็เห็นใจมาก ๆ เลยนะคะ ทีนี้นะคะ เอ่อ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะค่ะ คืออยากทราบนะคะว่า จริง ๆ แล้วอย่างที่คุณบอกว่า อา ช่วงนี้เนี่ยงานมันอาจจะค่อนข้างเยอะอะค่ะ ปกติแล้วเนี่ย คุณคิดว่ามันจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเหรอคะ กว่าที่งานของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาลงกว่านี้อะค่ะ?
ครับ ครับ ครับ ใช่เลยครับ อีก อืม ก็ยังไม่แน่นอนนะครับ ถ อ่า หากว่าถ้ามีงานเข้ามาเนี่ยก็ทำเรื่อย ๆ อะครับผม แต่ไอ้ความรู้สึกที่แบบว่า เฮ้ย มัน เวลานี้มันผ่านไปเร็วมากเลยนะ แต่ ฝ แต่ใจเนี่ยมันรู้สึกว่างนะ เฮ้ย อยู่ ๆ ก็เย็นแล้วเหรอ อยู่ ๆ ก็ค่ำแล้วเหรอ ประมาณนี้อะครับผม คือรู้สึกว่า มันไร้ความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตอะครับ ก็รู้สึกจำเจซ้ำซากอะครับผม
อืม ค่ะ เห็นใจคุณมาก ๆ เลยเนาะ ที่คุณจะต้องรู้สึกทำงานด้วยความรู้สึกแบบนี้อะค่ะ ทีนี้ค่ะ อยากจะทราบเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่า จริง ๆ แล้วในขณะที่คุณทำงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานหลัก หรือว่างานเสริมนะคะ มีช่วงเวลาไหนไหมคะที่คุณน่ะ รู้สึกดีหรือว่าภูมิใจกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะ?
โอ๊ย ถ้ารู้สึกดี อื้อฮือ ต้องเป็น อ่า เขาเรียกว่า ฟีดแบ็กไหมครับ? ผล ต อ่า เขาเรียกว่า ผลตอบรับในการที่เราทำงาน แล้ว แล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาอะครับผม มันก็เป็นกำลังใจที่ดีเลยนะครับ ให้เราเนี่ยพยายาม พยายาม เขาเรียกว่า พยายามทำงานให้ออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผม อืม ไอ้ งานน่ะไม่เท่าไรนะ ผมชอบ กับการทำงานนะครับ แต่ว่าการใช้ชีวิตสิ คือมันจำเจอยู่ที่เดิม รูปแบบเดิม ๆ บรรยากาศเดิม ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทำให้เบื่อหน่าย ในการใช้ชีวิตนะ บางครั้งครับผม
อืม เข้าใจนะคะ อย่างที่บอกเลยค่ะว่า เดี๋ยวจะให้คำแนะนำอะไรบ้างเพิ่มเติมอะนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะให้คำแนะนำใด ๆ ต่าง ๆ อะค่ะ อยากจะสอบถามให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนน่ะค่ะ ก็เลยอยากจะทราบนะคะว่า จริง ๆ แล้วอะค่ะ ตัวคุณเองอะมีเป้าหมายหลักในชีวิต หรือว่ามีค่านิยมอะไร ที่แบบว่าทำให้เราเนี่ย ยังรู้สึกเชื่อมโยงอยู่กับงานที่เราทำอยู่ ณ ปัจจุบันนี้บ้างหรือเปล่าคะ?
เออ ครับ อะฮะ อา ถ้าพูดถึงเป้าหมายหลัก ก็คือประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งาน และสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับผม อืม คือเหมือนกับว่า เราเพิ่มสกิลอะครับ สกิลการทำงาน สกิลทักษะ อะไรพวกนี้ครับ มันก็รู้สึกว่า เฮ้ย เหมือนกับว่า สำหรับเรามันคือความท้าทายนะ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้เราเนี่ย พัฒนาไปข้างหน้าตลอดเวลาอะครับผม
อืม โอเค อา อันเนี้ยนะคะ ต้องบอกแบบนี้เนาะว่า หลังจากที่ได้คุยกับคุณ แล้วก็ได้ดูคำตอบ ที่ทางคุณตอบมาแล้วทั้งหมดอะนะคะ อยากจะแนะนำเพิ่มเติมอย่างงี้ค่ะ เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันน่ะค่ะ คุณอาจจะรู้สึกว่า งานของคุณน่ะ มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานหลัก หรือว่างานเสริมเนาะ ก็เลยทำให้คุณน่ะค่ะ ห่างหายจากกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งคุณรู้สึกว่า อืม ชีวิตของคุณ มันอาจจะค่อนข้างซ้ำซาก น่าเบื่อ แล้วก็จำเจ ใช่ไหมคะ อันนี้อยากจะแนะนำแบบนี้นะคะว่า คุณอาจจะลองคิดดูก็ได้ค่ะ อย่างถ้าคุณบอกว่า อ่า เป้าหมายของคุณเนี่ย ก็คือความสำเร็จในชีวิตเนาะ ทีเนี้ยคุณอาจจะต้องมาตีความก่อนค่ะว่า คำว่าสำเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยค่ะ คุณหมายถึงอะไร? คุณหมายถึงว่า โอเค ความสุข เงิน หรือว่าเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะต้องมาตีความตรงนี้กันก่อนค่ะว่า อะ คำว่าความสุขในนิยามของคุณเนี่ย ความหมายมันคืออะไรกันแน่ ถ้าคุณบอกว่า เฮ้ย จริง ๆ ความสุข อ่า ความสำเร็จของคุณน่ะ มันคือความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน อันเนี้ยเข้าใจนะคะว่า เงินสำคัญ แต่อาจจะไม่ได้สำคัญที่สุด คุณเองก็ต้องคิดว่า อะ การใช้ชีวิตเนี่ยแหละที่สำคัญกว่า ดังนั้นน่ะค่ะ ถ้าเวลามันค่อนข้าง ที่จะแน่นเกินไป แล้วคุณไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ คุณอาจจะต้องดูพิจารณาค่ะ ตอนเนี้ยเงินที่เราได้จากงานหลักอะ มันเพียงพอในการใช้ชีวิตของคุณแล้วหรือยัง? ถ้ามันเพียงพอแล้ว เราอาจจะหยุดในส่วนของงานเสริม เพราะว่าการที่มันมีทั้ง 2 งานเนี่ย มันอาจจะทำให้เวลาในชีวิตเราอะค่ะ มันหมดไปอย่างรวดเร็ว แล้วคุณก็จะไม่มีเวลาเหลือ ที่ไปทำอย่างอื่น ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขเลย ดังนั้นถ้าเกิดว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยหมายถึงความสุข ก็อาจจะแนะนำอย่างงี้นะคะว่า โอเค เราอาจจะไปเช็กก่อนว่า รายได้ที่เราได้จากงานหลักอะ ถ้ามันเพียงพอแล้ว เราอาจจะเลิกงานเสริม แล้วก็ออกไปค้นหาความสุขในชีวิตด้านอื่น การพักผ่อน การท่องเที่ยว หรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะมองเป็นลักษณะอย่างนี้แทน แต่ถ้าเกิดว่าคำว่า ความสำเร็จของคุณ หมายถึง การประสบความสำเร็จในด้านอาชีพการงาน ก็ต้องมาดูอีกนะคะว่า อะ งานหลักของคุณเนี่ย
ถูกต้องครับ อา อ ครับผม <chuckles> <chuckles> ครับ ครับ ครับผม อืม ถูกต้อง ใช่เลยครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม
คุณต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทางด้านไหน ด้านงานหลัก ถ้าอย่างนั้นงานเสริมของคุณน่ะ มันสนับสนุนความสำเร็จของงานหลักคุณหรือเปล่า หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย คุณอาจจะ จะต้องพิจารณาในการที่หางานเสริมใหม่ที่มันเกี่ยวข้อง หรือว่าคอยสนับสนุนงานหลักอะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณมองความสำ เร็จไปในเรื่องของ เอ่อ ความเติบโตในหน้าที่การงานในงานหลักของคุณเนี่ย คุณก็จะต้องหางานเสริมที่มันสนับสนุนไปกันได้ หรือว่าสามารถที่จะไปพร้อม ๆ กัน ไปยังเป้าหมายที่มันสูงสุดไปด้วยกันได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าตอนเนี้ยมันไม่ได้ต่อเนื่อง ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันเลย คุณอาจจะต้องพิจารณาหางานเสริมอันใหม่ หรือว่าไปลงเป็นการเรียนเสริมทักษะอะไรที่จะเอามาสนับสนุนงานหลักของคุณได้ อันเนี้ยก็จะตอบโจทย์นิยามคำว่าความสำเร็จของคุณมากกว่านะคะ ถ้าคิดอย่างเงี้ย คิดว่ามันจะช่วยคุณได้บ้างไหมอะคะ?
ครับ อา อืม อืม โอ้ อืม ครับ โอ้โฮ ช่วยได้มากเลยนะครับ คือเปิดมุมมองใหม่ ๆ ของผมเลยล่ะครับผม อืม ก็จริง ของคุณนะ ที่คุณพูดมาก็ถูกนะ อ่า แต่ แต่ก็ถูกนะครับ แต่ผมอีก มองอีกอย่างหนึ่งเนาะ คือถ้าแบบว่า เออ โอกาสนี้มันไม่ใช่มาบ่อย ๆ นะครับ เช่น งานเสริมเนี่ย แต่ผมก็ชอบกับมันนะครับ เพียงแค่เราใช้ เวลา อยู่กับหน้า จอ มากขึ้น แล้วก็ เขาเรียกว่ายังไงดีอะ อยู่แต่กับบ้าน อา ง่าย ๆ เลยครับผม โด โดย โดยที่แบบว่า ไม่ได้ไปออกใช้ชีวิตเหมือน คนทั่วไปก็เลย ทำให้ อืม รู้สึกน่าเบื่อในบางครั้งก็ อาจจะเป็นด้วยความรู้สึกไหมครับ เพราะว่า เราก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยไง ก็แล้วรู้สึกแบบไม่ได้ อ ไม่ได้มี เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะครับผม
อืม ค่ะ ในกรณีแบบนี้นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่า อา จริง ๆ แล้วอะ คุณค่อนข้างจะโอเค แล้วก็มีความสุขกับการทำงานแบบนี้ว่า เออ อาจจะเป็นงานเสริม แล้วก็งานหลักที่คุณทำอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงแต่ว่ากิจกรรมที่คุณมีอยู่ ณ ปัจจุบันอะ มันอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างในแต่ละวัน ถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะ คุณอาจจะลองหาเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันก็ได้นะคะ ลองทำอะไรใหม่ ๆ ที่คุณอยากจะลองทำ เพราะว่า ณ ปัจจุบันเชื่อว่า จริง ๆ แล้วอะ คุณไม่ได้ทำงานตลอดเวลาหรอกค่ะ คุณก็จะต้องมีเวลาช่วงที่คุณพักผ่อนบ้าง แต่คุณอาจจะเลือกการพักผ่อนที่ ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นการนอนเล่น หรือว่าการเล่นเกม หรือว่าการ เอ่อ ดูโทรศัพท์มือถือ ซึ่งพออันเนี้ยค่ะ พอคุณทำบ่อย ๆ คุณก็จะรู้สึกว่า เออ มันค่อนข้างซ้ำซาก แล้วก็จำเจเนาะ เราอาจจะลองเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ ๆ ก็ได้ค่ะ ในระหว่างที่คุณพัก ผ่อนจากงานเนี่ย คุณอาจจะลองเดินรอบ ๆ บ้าน หรือว่าไปออกกำลังกายยืดเหยียดเบา ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรืออาจจะเป็นการอย่าง อะถ้าคุณบอกว่า อะค่อนข้างที่จะเหงาปาก ไม่ได้คุยกับใคร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็อาจจะเดินไปคุยกับเพื่อนบ้าน หรือว่าคุยกับครอบครัว หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะโทรไปคุยกับเพื่อน อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ให้แบบในแต่ละวันนะ กิจวัตรมันไม่ได้ซ้ำซากเหมือนเดิมในทุก ๆ วันน่ะค่ะ
ครับ อืม ครับ ถูกเลยครับ อืม อืม ครับ เออ นะ ก็จริงของคุณ ครับ <chuckles> โอ้โฮ ค โอ้โฮ ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตดู เพื่อไม่ให้ อ่า ชีวิตของผนนี่น่าเบื่อเกินไปนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำที่ดี คอย และสนับสนุน และให้กำลังใจผมนะครับผม ได้แง่คิดที่ดีเยอะเลยครับผม อืม
ค่ะ ยังไงก็ยินดีนะคะ ยินดีที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ แล้วก็ เอ่อ ขอให้สิ่งที่แนะนำไปอะค่ะ สามารถที่คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้จริง แล้วก็ทำให้คุณน่ะรู้สึก ดี แล้วก็ไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจในกิจวัตรในแต่ละวันอีกต่อไปนะคะ ยังไงเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้คุณผ่านช่วงเวลา แล้วก็ช่วงอารมณ์ที่รู้สึกเบื่อแบบนี้ไปได้นะคะ ยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
อืม ครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ